Thật ra thì mình nghĩ là không. Bởi vì là trong bất cứ tất cả các mọi việc ấy thì là mình nói chuyện mình giao tiếp với người bên kia luôn luôn luôn là cần cái thái độ, gọi gọi là, không phải nhẹ nhàng nhá nhưng mà cần phải thái độ, gọi là, thuyết phục này. Với là thứ hai là, kiểu, ngôn từ nó hợp lý.
Ờ. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah, đúng rồi, yeah.
Đấy, chứ không phải, kiểu, đe dọa, kiểu, bạn không nghe tôi, tôi như này như kia thế là không được, mà phải mình phải giải quyết. <chuckles> Ừm.
Yeah. Yeah, đúng rồi. Yeah, <laughs> mình cũng hoàn toàn đồng ý với bạn về vấn đề này. Thực sự là, ừm, mình cứ nghĩ là có những người, gọi là, thái độ nhẹ nhàng hoặc là nói, giống như, kiểu, là gió chiều nào theo chiều nấy á. Ờ, có nghĩa là người ta nói sao thì mình cũng đồng ý, kiểu, như vậy á, đúng hông? Yeah, yeah, nên là <laughs> yeah.
Kê. <chuckles> À, đúng rồi, đúng rồi. Đấy, kiểu, kiểu, vào trong cuộc họp ấy, "Anh anh nói rất là đúng." đấy, kiểu, kiểu, có nghe đâu, nhưng mà "Anh nói rất là đúng." <chuckles> "Đúng, anh nói chuẩn quá." <chuckles>
Yeah, kiểu, <laughs> yeah, thế rồi là, à, mình nghĩ là mỗi người đều có một cái sắc thái riêng mà, đúng hông? Chính là chính cái yeah, đúng rồi, cái sự thẳng thắn của mình và cái cách thuyết phục người khác là đúng hông? Yeah, ừm, ừm. Ừm.
Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Chuẩn, chuẩn, mỗi người chỉ có một style riêng thôi. Ừm, ừm, chuẩn, chuẩn, chuẩn. Ừm, thế thì theo bạn ấy, thì là khi bây giờ là khi, kiểu, mình muốn thể hiện bản thân ấy thì phải làm sao để người khác chấp nhận cái con người thật của mình?
Ờ, mình cảm thấy là cái điều đó ấy, là mình vẫn nên thẳng thắn và thật thà, cứ tất cả mọi người bằng sự chân
À, đúng, đúng, đúng, đúng.

À, có nghĩa là, ừm có có nghĩa là đối với, ưm, chồng mình á, đó là, dạ, là mình làm gì mình cũng thể hiện hết tất cả với anh ấy. Đó, nhá dạ, dạ, thì có đôi khi là hơi nóng nảy á, có đôi khi là nóng nảy dạ, đúng rồi, nóng nảy và và thế là mình mình tranh cãi lại với, a, với anh ấy á. Dạ, dạ, nhưng nhưng mà, ừm, giờ thì thì đã nhàn hơn một chút rồi. Dạ. Thực ra mình mình bản bản thân mình cũng có thay đổi, nhưng mà mình vẫn giữ cái mình vẫn giữ được sự thẳng thắn của mình thôi. <chuckles> Dạ.
À, à. À, sống thật, sống thật, đúng không? Ừm, ô kê quá. <chuckles> Nóng nóng quá à. <chuckles> Chồng. Ừm, ừm, ừm. Ô Ô kê rồi, đúng không? Ừm. Kê rồi. Đúng rồi, ô kê quá, thế ô kê quá. Thôi thì, à, hôm nay rất là cảm ơn bạn đã lắng, a, lắng nghe mình và cũng như là chia sẻ câu chuyện của bạn nha.
Dạ, dạ, rất là cảm ơn bạn cũng đã chia sẻ cái chuyện sự thẳng thắn của bạn. Dạ, chúc bạn một ngày vui vẻ. Bye bye! Dạ.
Ừm, ô kê, ô kê. Chúc bạn một ngày mới tốt lành nhá. Bye bye! Bye bye, bye bye!